Ma sì, uhm, diciamo tra l la fine della quarta e l'inizio della quinta superiore, mhmm, ho incominciato a capire appunto che
Ah. Okay.
avrem l'anno dopo a avrei voluto provare il test di medicina.
Mh-mh. <clicks tongue> Ah, okay, okay.
E sì, mhmm, un po', diciamo anche spinto da da quello che studiavo lì alle superiori un po' da, mhmm, dai ragazzi che vedevo online studiare e poi mi sono chiesto io se mi vedevo in quell'ambito lì e mi son sentito bene pensandoci.
Mh-mh.